Exato, eu acredito que isso é uma boa ideia, e eu acho que seria interessante, eu habitualmente também comecei nesses últimos dias a listar as coisas que eu preciso comprar, porque a loja de departamento, lojas de que nós chamamos de chineses e qualquer outra loja que tem aqui, como até mesmo supermercados.
Isso. Uhum.
Eu entro no mercado procurando aquilo que vai me chamar atenção, enquanto o mercado vende atenção para nós, e ele está procurando exatamente isso. Então eu basicamente sou um peixe procurando um anzol sem isca nenhuma. Eh, e eu fico vendo, procurando coisas, então um shopping center, por exemplo, um centro comercial, é um local que eu entro para ver que que o vai ter aqui que vai me agradar. Porque, basicamente, eu tenho um hábito de vida muito simples então e a a gente não precisa de muita coisa para viver. Real
Exatamente. Exatamente, exatamente. Uhum. Certo. Por isso a lista vai te mostrar isso. Nossa, eu já tenho 30 camisas. Por que que eu quero mais, eh, mais 5 camisas amarela, azul, verde, vermelha. Para quê se eu já tenho
Pra quê eu quero mais do que isso. E sem contar que a gente sempre utiliza as mesmas, né, a gente, por exemplo, eu tenho o hábito de, a roupa sai da máquina de lavar, ela volta, eu es uso ela, sai da máquina de lavar e volta. E eu n acabo não utilizando aquelas roupas, principalmente as que precisam de passar. Então, assim, é tudo bem complexo, então assim E e outra e outra que, a gente sempre tem e também dá a falsa sensação que a gente não tem as roupas, porque a gente vem com locais de climas que são diferentes, então a gente tem 2 guarda roupas. E aí, quando a gente chega no inverno, a gente esquece daquelas roupas que estão todas ali. E eu, por exemplo, nessas idas e vindas de Brasil e Portugal, acabo deixei levando muitas roupas para o Brasil que ficaram lá, então eu eu perco a percepção de necessidade, então sempre estou fazendo compra.
<laughs> É verdade. Uhum. É. É verdade. E É verdade. É verdade. Uhum, uhum. Isso, e Uhum. Verdade, você tem toda a razão. Então a lista, por exemplo, ela vai te ajudar inclusive a a tomar decisões mais mais pensadas, mais refletidas, mais inteligentes, certo. E outra coisa, você também pode eh porque resolver a compulsão não não vai ser abafar com a a a a compulsão e comprar 0. Nada. Não, não é isso. Você vai, eh, transformar a compulsão num hábito mais inteligente. Então faça uma poupancinha, guarde um dinheirinho por mês, que seja 50€ e na sua cabeça esses 50€ ou $50 vai ser para isso.